Ja, ne, ne, ne, ich verstehe ich verstehe auf jeden Fall, was du mir damit sagen möchtest. Ähm, klar, selbst wenn man mal so 'n Badezimmer oder so was sauber macht, dann, äh
Mhm. Mhm.
sei hat man's trotzdem am Ende des Tages geschafft und, äh, liegt dann im Bett und fühlt sich nicht irgendwie, ja, wie so 'n ah, keine Ahnung, wie so 'n Penner, der den ganzen Tag nichts gemacht hat. Äh, dann hast du wenigstens trotzdem gestaubsaugt oder, keine Ahnung, jetzt die Küche sauber gemacht oder hast dein Bad sauber gemacht. Ne, das ist auf jeden Fall 'n super 'n super Tipp. Das sollte man auf jeden Fall so machen. Vielleicht dann auch sozu soz sogar sogar seine kleinen Erfolge einfach aufschreiben.
Genau, genau. Ja. Richtig. Ja. Okay. Ja, genau, genau. Das ist auch so diese Journaling-Geschichte, das ist auch ganz gut, weil das, äh, ja, wie wie gesagt, kann, äh, auch mal so wirklich so kleine, äh, Glücksgefühle auch hervorbringen und genau, ne, das hilft dir dann, äh, auch, ja, das zu verarbeiten und dich entsprechend, ja, äh, gut zu fühlen, dass du das geschafft hast, so, ne, also diese schriftliche Bestätigung auch zu haben. Das kann wirklich auch viel bewirken.
Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar so 'ne kleine so 'ne kleine, ähm, Tafel sich kaufen. Oder wie die wie nennt man das, diese Plastik, äh, ne, oder?
Ja. Ja, dieses, wie nennt sich das noch mal, äh, äh, gl Chart oder la. Cha Chartboard heißt das, glaube ich. Ja, ja, ja, ja, ja, genau.
Chart, ja, ja, irgendwie so in der Richtung, aber. Chartboard, genau. Zum Beispiel das, genau, das habe ich schon öfters mal gesehen bei Leuten. Das finde ich ei die das zu Hause haben, finde ich eigentlich sogar ganz cool, wenn man dort so mäßig seine seine Wochenziele vielleicht auch aufschreibt, so dort immer so Sachen notiert, dass man's wirklich dann irgendwo im Zimmer hängen hat und dann auch, äh, immer aus'm Augenwinkel mal so dann wieder mit diesen Dingen konfrontiert ist, die dann sozusagen auf dieser auf der Planwand aufgeschrieben sind.
Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, richtig, ne? Das sind quasi so Dinge, ähm, die sind halt, äh ja, dann hast du das immer präsent, ne? Dann hat man das immer im Auge und dementsprechend fällt es dann leichter, sich auch daran zu orientieren.
Mhm. Mhm. Ne, ich denke auch, ich denke auch. Also, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde mir auf jeden Fall gleich, glaube ich, im Anschluss so 'ne so 'ne kleine Planwand bestellen und dann lege ich erst mal damit los und dann schaue ich schaue ich, in welche Richtung es geht.
Mhm. Ja, das 'ne gute Idee. Mhm. Okay. Mhm.
Ja, und alles andere wird dann auch mit der Zeit kommen. Aber abi ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast, äh
Ja, ganz bestimmt. Sehr gerne.
war auch sehr angenehm, mit dir darüber zu sprechen und hat mir 'n paar gute Ti Tipps mit auf 'n Weg gegeben und, äh, ja.
Das freut mich, hat mir auch Spaß gemacht.